Ah, mais non, mais bien sûr, tu as puis, tu as le stress des missions, tu as le c'est sup enfin, c'est des c'est c'est pas pour rien que les 1ers, heu, les 1ers astronautes, c'était des militaires, hein, c'était des c'est des entraînements super, heu super, heu, enfin, tu as l'aspect mental, tu as l'aspect physique, tu es tu es les radiations aussi, ouais, mais ça c'est encore c'est allez, disons heu, c'est c'est pas non plus le plus gros, tu vois? C'est, hem, c'est effectivement pour la traversée après ils calculent, hein, justement pour essayer de faire en sorte de passer dans les couches de radiation les les plus faibles et c'est vraiment très, très, heu, c'était très, très, très bref, heu, tu vois, ils ils orbitent pas autour, ils sont beaucoup plus haut, heu et du coup, forcément, bah, c'est c'est c'est un stress, mais de toute façon, ça a été démontré que, heu, dans l'espace tu tu vieillis non, ah non je crois que c'est l'inverse, heu, tu le t le temps, il s'écoule un peu plus v lentement, je ou plus vite? Je sais plus.
Mmh. Mmh mh. Mmh. Ouais, mais il y a les les radiations aussi, voilà, les radiations. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Mmh. Ah! Tu Ouais. Lentement. Beh, en fait, ça dépend de, heu, ça ça dé ça dépend de la g gravité, non, c'est pas ça?
Bah, dis-moi, plus il y a de masse, est ce que plus ça distord ouais, beh, non, mais bien sûr, bah, c'est la rela c'est, mmh, c'est la relativité, heu, restreinte de d'en d'Einstein qui dit justement que la gravité, elle dilate le temps mais je sais plus si est-ce que ouais, non, moi je pense que techniquement si l'objet est plus massif, le temps s'accélère parce que, du coup, la pente, elle est plus grossie et si tu imagines le le temps comme une sorte de drap et hem, ta boule, tu la fais tomber sur le drap, bah, en fait, elle happe un peu comme un entonnoir, heu et je crois, du coup, bah, c'est un peu comme si tu glissais vers la courbe jusqu'au centre, heu, de là où il y a ta boule, donc je pense que, normalement, le temps se s'écoule plus vite, je pense
Oui. Oui. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Ouais, je sais plus, dans dans Interstellar, c'est bien, heu, c'est <laughs> c'est bien expliqué avec la planète-là où où le temps passe différemment, heu
peut-être. <laughs> Ah, celle là explique bien, ouais. <chuckles> Ah ouais, mais c'est ça, hein, c'est pour le coup, ça, c'est bah, ils ont envoyé justement de ils ont laissé une horloge sur terre et une horloge dans l'ISS et ils ont vu une différence.
Ouais. Ouais. Ah ouais? Ouais.
Ouais. Ouais, ouais.
Ouais, ouais, ouais, ouais et heu, du coup, je sais plus ce que j'allais dire à ce sujet-là aussi, mais heu, oui, aussi i heu, dans l'espace, heu, ils ils sont obligés de de maintenir un entraînement sportif, heu, pour, heu ouais.
Ah oui, bien sûr, bah, sinon, bon, bah, ciao les muscles, hein, ça, pour le coup, heu, <chuckles> ça c'est fou, ç
Ouais. Ah ouais, ouais, ouais, bon, après dans une station spaci dans une station, heu heu, qui servirait de d'habitation pour des gens, heu, ils m ils feraient une gravité artificielle, du coup, heu
Oui, ils pourraient, bah, comme dans, bah, Interstellar, je crois où justement le leur leur vaisseau, c'est un c'est un sorte de cylindre, heu, non, qui tourne? Justement qui per qui permet, justement, de faire une force centrifuge et qui les les colle au sol. OK, OK.
À la fin? À la fin, ouais. Oui. C'est ça, ouais. Ouais. Bon, enfin, après, voilà, c'est tout ça, c'est les idées de la science fiction qui qui qui sont heu, pensables mais pour le coup, heu, à réaliser comment, quoi?
Oui, bien sûr.

Ouais, bien sûr mais ça, pour le coup, c'est ouais, ça c'est ça ça bien été démocratisé avec, heu, comme tu as dit les films de science-fiction ou, effectivement, ça a même créé des peurs, hein. Pour le coup, la peur des aliens, la peur de de des autres, heu, êtres venant de plein de dimensions, les multivers, le les théories du complot, ouais, pour le coup, ça c'est ça ça été extrêmement, heu, ça a galvanisé les la la chose et surtout que des fois, il y avait des choses sous couvert de, bah, de plans, heu, entre guille enfin, on va dire le terme, hein, de plan militaire un petit peu secret, heu, qui a, par exemple, fait émerger le mythe de Roswell, tu vois?
C'était super intéressant! Mouais. Mmh mh. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Ouais. Ouais. Oui, tout à fait mais aussi il disait que ben, l'idée de coloniser un jour l'espace, c'est devenu, heu, quelque chose limite très ancré alors que, heu, bah, c'est pas réaliste, il disait: «Pour plein de raisons, c'est pas réaliste, à moins qu'on décide de sacrifier, heu, la population de la Terre au au pour le b le bien, heu, de, heu, la survie de l'humanité», voilà, mais en fait, o faire ça, coloniser l'espace, tout ça, ça sous-entend de de, bah, de détruire la terre en épuisant toutes les ressources et tout de de d'envoy il disait l'impact que ça aurait d'envoyer tant de fusées et tout machin, enfin, c'est c'est c'est c'est c c'est pas réaliste, il disait: «Le p le projet de Elon Musk», heu, il disait: «C'est c'est pas réaliste» parce que ce ça ça sous entendrait de, voilà, d'envoyer tellement de fusées que que voilà, la la Terre, tu tu dis: «Adieu», quoi. <chuckles>
Ouais. Ouais. Ah ouais, non mais bien sûr. Ah mais sinon, heu <chuckles> Les futures colonies, ouais, bien sûr. Ouais, bah, après ça c'est ça c'est compliqué, tu vois, heu, je il était extrêmement ambitieux, il croyait qu'on allait coloniser Mars, heu, d'ici 2027, bon, ben, on attend toujours, hein.
Ouais, alors i il en parlait aussi de Mars, il disait: «Le problème c'est que, heu, sur Mars, il y a des calottes glaciaires, si tu veux réchauffer ça pour terraformer, ben, il faut y aller avec des très grosses bombes», quoi. <chuckles>
Bah et puis il y a pas d'atmosphère, donc heu, c'est même pas une question de encore terraformer, c'est une question de pour l'instant, en fait, c à partir du moment où tu ne peux pas insuffler, heu, d'atmosphère, que ce soit n'importe quelle, heu, n'importe quelle molécule, heu, ou n'importe quel traitement, c'est c'est pas possible, tu peux pas vivre là-dedans ou tu peux essayer de faire des bio heu, trucs, heu, un petit peu, heu, hé, non, mais attends, mais même pressurisé. <gasps>
Oui, pour l'instant il y a pas d ma d'atmosphère après si si peut-être que s'ils a je sais pas et peut-être que s'ils arrivaient à faire revenir l'eau liquide, heu et ils arriveraient à à reformer une atmosphère, heu heu, sur Mars, après, heu, le fait est que, hem, il faut aussi qu'il y ait, heu, d la la, mmh, comment dire, comme comme sur Terre, hein, une barrière, heu heu, magnétique, en fait.
Ouais.